Certo, certo, certo perché comunque la la mag l l'opinione, insomma il fatto che tutti si comportino in un certo modo e magari discriminano e con una con le leggi non scritte come dici tu in un certo modo chiaramente ti condiziona, non c'è niente da fa e comunque sì, capisco che è bellissimo avere a che fare con tante persone, tutte di contesti diversi, con esperienze diverse e concordo con te che arricchisce.
Esatto! Ah-ah. Certo. Esatto, Sì. Vabbè dai, è stata una piacevole chiacchierata
Va bene. Anche per me. Una buona serata.
e ci sentiamo alla prossima magari. Ciao.